Ciao, buonasera.
Buonasera a te. <smacks lips> Allora di cosa parliamo?
Guarda, io ho ti ti vorrei dire na cosa: visto che ieri sono andato per la quarta volta questo mese dal dentista, <chuckles> ehm, ti volevo chiedere come te, ehm, visto che insomma sai bene i costi <chuckles> che girano intorno ai dentista, come ecco, ecco, come gestisci le tue pe le spese, insomma il tuo budget mensile diciamo?
Vai! <scoffs> Eh sì, per gli specialisti. Mh-mh-mh. Allora guarda io non, diciamo non sono una persona spendacciona, sono abbastanza oculata come persona, quindi cerco sempre di mettere qualcosina da parte cosa che è difficilissima, n sempre più difficile soprattutto perché, ehm, il mio è uno stipendio base, cioè proprio il minimo sindacale, <inhales> quindi mi aiutano dei lavoretti extra che ultimamente con l'aumento cioè co con questo exploit delle AI ci sono de lavoretti varie ed eventuali che t eh, che si sono presentati e allora arrotondo. Però metto cerco di mettere qualcosina da parte, aiuta anche il fatto che non ho un affitto da pagare allora riesco a mettere eh! Eh sì.
Okay. Ah-ah. Eh davvero, eh? Okay. E certo, certo, sì, sì sì. Mh. Okay. Ecco, ecco, infatti ti volevo chiedere quello, ecco, quella è già una bella è una bella cosa, eh.
Sì, sì, tu invece come più o meno come riesci a gestirti?
No guarda, anch'io sono fortunato da questo punto di vista che non devo pagare l'affitto, ehm, però diciamo che eh sì, eh sì, fat fa la differenza. Anch'io u io dall'ultimo del da da quest'anno diciamo, ehm, ho s ho smesso di lavorare. Io sem cioè lavoravo a partita IVA per un'azienda, <smacks lips> che comunque ha chiuso, quindi, ehm, il dipartimento, la la la filiale diciamo italiana, e quindi sì anch'io quest'anno, dove stato un anno di curriculum mandati in giro e di, ehm, raffazzonare lavoretti qua e là, ehm, sempre usando la la e quindi si ari si ci si arranca e ci si arrangia, ehm, quindi sai anche lì budget mensile bisogna un attimino vivere la giornata, nel senso che quando riesco metto soldi da parte, però non è neanche che posso dire non vivo comunque per non spendere, no?
Eh, fa tanto. Mh-mh-mh. Sì. Ah, mi spiace. Mh. Mh. Okay, ci si si arranca, mh. Sì. Eh sì. No, no. Certo, certo, certo.
Si si cerca ecco, di tirare comunque ovviamente la corda: se prima magari andavi a mangiare fuori adesso non può ci vai 1 volta al mese o non ci vai, e cose del genere, ecco. Dic uhm, dicevo poi
Mh-mh-mh. Un po' meno. Mh-mh-mh. Sì, <clicks tongue> ma mi spiace che tu abbia avuto queste difficoltà, spero che adesso vada meglio in
Eh beh. Eh beh, beh ci sta, ci sta, ehm, purtroppo è così, e in futuro sarà sarà sempre più probabilmente più ricorrente questa questa cosa qua.
Mh. Capita, capita. Eh purtroppo andiamo sempre più verso un un futuro precario dove il lavoro si inventa, in qualche maniera, il posto fisso ormai è, <chuckles> è una chimera, è più una cosa da da boomers, da anni 80'-90', a noi stanno restando un po' le bucce di quel di quella prosperità lì. Eh sì, lo capisco bene.
Eh sì. Eh sì, eh sì. Sì. Eh sì. Eh sì. Dobbiamo arrangiarci e forse io avò anche una mezza idea di provare anche qualcosa di diverso, proprio cambiare totalmente, diciamo. Perchè la mia ragazza ad esempio lei è chef, ehm, ma e quasi quasi. Lei mi dice: "Ma perché non f non ti ti non ti fai di vai a fatti una scuola di sommelier e cambia un attimo, tanto ho visto" E comunque sì, è un ambito in cui magari sarà più difficile essere sostituiti da delle macchine o delle da degli script, <chuckles> automatici, ehm, se non altro. <inhales> Ehm
Mh. Sì. Mhmm, potrebbe essere un'idea, potrebbe essere un'idea, sì. Eh sì, è vero, è vero, hai ragione, hai ragione, infatti saranno sono quelli i lavori i lavori che magari venivano un po' presi sottogamba una volta, no. Eh, eh. Ehm, però, saranno quelli che in qual sì, sì, sì, quelli che sopravviveranno a questa meccanicizzazione sempre più
Esatto, esatto, esatto, esatto, sì, sì, sì, si è un po' rovesciata la cosa, sì. E Eh sì, eh sì.
preponderante. <clicks tongue> Poi dico sì, dimmi, dimmi.
Selvaggia. Ehm, comunque sì, ah, no tornando comunque dal budget e dai soldi che che mi hanno <chuckles> dissanguato del dentista io us comunque ho un fondo, diciamo ecco, cerco sempre di avere un fondo per l'emergenze, che viene, ehm, usato per queste cose qua improvvise, piuttosto che per la macchina; ho avuto grossi anche lavori da fare per la casa, e cose del genere. Non so se ce l'hai anche te un paracadute.
Sì. Mh. <chuckles> Eh sì. Ottima idea. Certo. Eh guarda, allora, si sicuramente va da mese a mese: ci sono quei mesi dove t'arriva la mazzata, per esempio questo quest'autunno, inizio inverno ho avuto tutta una serie di problemi di gastriti ricorrenti, e allora: specialisti, esami, e tra l'altro
Ecco, ecc. Ci son caduto anch'io lì, eh, a proposito di stress. <chuckles>
<sighs> E quindi <exhales> diciamo, ehm, sicuramente in quei mesi non si mette da parte niente. Anzi, se non si va in rosso già è già è qualcosa, diciamo, perché poi quando intervengono problemi di salute, specialisti, eccetera ecce non parliamo poi delle spese veterinarie, non guarda, tasto dolente.
Eh, eh, eh, eh, cer Esatto. Ah ecco, ecco c'hai anche c'hai anche le bestiole, sì?
Sì, sì, sì, tas dolente, dolentissimo, magari andassero a buon fine una però poi ci sono pure i dispiaceri, lasciamo stare, è un periodo nero da questo punto di vi <sniffs> Ti ringrazio. Ehm, e allora lì, ehm, chiaramente che devi fare. E tra l'altro non puoi neanche dire mi mi affido al pubblico, perché ci sono attese bibliche e non risolvi.
Eh, che <scoffs> Ecco, ecco, ecco, mi dispiace, mi dispiace. Eh, eh. E infatti ti ti chiedevo quella lì co ehm, lì se devi fa una visita, ehm, sono tempi d'attesa biblici? Eh, eh-eh-eh-eh.
No, bi sì, sì, sì. E poi sai cosa: non trovo purtroppo mi spiace dirlo, non trovo nel pubblico la stessa qualità del privato quando
Ehm, no, ma neanche vicino no, mh.
<exhales> Mhmm, diciamo che quando ci metto i miei soldi vedo che la cosa cambia, sì. Cambia la musica, bravo, sicuramente. Problemi che ho avuto, anche banali, che però praticamente stavano precipitando in situazioni croniche perché con i mezzi del pubblico non non risolvevo. Bravo, esatto. Poi, ehm, comunque gli studi privati sono quelli che si dedicano, d chiaramente dietro pagamento di esose somme di denaro, e ti gestiscono la situazione, te la risolvono, se c'è da risolvere.
Eh, cambia la cambia la musica, sì, sì, sì. Ah-ah. Terri che se ne fregano, eh-eh, eh-eh-eh-eh, sì sì. Eh certo. Certo. Eh sì, eh sì, io guarda ho visto da questo punto di vista, da quando sono uscito dall'Italia che era ormai ven più di 20 anni fa, sì, siamo nel 2025; <sucks teeth> e da quando sono tornato, uhm, io sono toscano, e comunque sia un cambiamento drastico, ecco. Quindi è una proprio, un uhm, mhmm, uhm, mhmm mhmm mhmm, in picchiata proprio la qualità della vita. Del de della sanità.
Mh-mh. Sì. Sì, sì. Sì, sì, ahimè sì, la qualità è in picchiata. Hai detto bene, veramente, cioè io se p se penso alla mia alla mia adolescenza, alla mia giovinezza, proprio in picchiata rispetto rispetto ad adesso. Comunque sì, dico, sono una persona allora, ultimamente anzi ti dirò, quando poi ho cominciato a lavorare ho avuto accesso a soldi da adulta, essendo comunque io una adolescente troppo cresciuta, <chuckles> a ho avuto, oh e ho avuto sì, c'ho i momenti in cui in cui magari spendo su gadget e che, ehm ehm, sostanzialmente sono sfizi di ecco sì, che non non tra l'altro dovrebbero essere se messi da parte con l'età adulta, però ripeto, no! <laughs>
Sì. Okay, eh-eh. Eh-eh, quindi sei con la testa sulle spalle, dai. <chuckles> Ogni tanto ci sta. Eh. Sì. Eh, <laughs> no, no, non esiste. Ci si dovrà soffrire per qualcosa ogni tanto, dai. Eh, sennò che si fa a fa.
<chuckles> Esatto! E quindi però a parte questi momenti di di di follia, g generalmente sono una persona che non fa spese ingiustificate, che non spende male. Tu invece?
Okay, è okay. Io guarda quando ero ragazzo ero un po' un p ehm, un po' di di vi di manica ba di mano bucata; ehm, però devo dire che li ho anche spesi bene, perché comunque ho girato tanto, ho fatto tanti viaggi, quindi comunque sia, ecco eh esatto, esatto. Ora, infatti, negli ultimi anni poco purtroppo. Ehm, però, ehm, comunque sia ho sempre speso e spa ehm, e perché comunque poi all'estero, sai vivendo ho vissuto ma tantissimo all'estero, e e stipendi diversi, stili di vita diversi, è tutto un po' poi poi dopo da quando sono tornato in Italia, che ormai è na decina d'anni, ho assolutamente ristretto i rubinetti perché poi comunque non re non arrivi fine mese, no, se sei troppo devi un po' stare attento, ecco.
<chuckles> No. È questa è la cosa più bella. Mh-mh. Eh sì. Mh. Sì purtroppo al momento, in Italia, viviamo una situazione non non buona. Cioè credo che forse abbiamo gli stipendi più bassi della uhm, della parte occidentalizzata dell'Europa. Cioè peggio di noi non lo so chi f pochi, pochi Stati.
Sì. Uh s us sì, sicuramente. Sì, sì, ma poi c'è stata co con questo botta di di inflazione degli ultimi 5,6 anni, no, diciamo post-covid, ma comunque stava già andando in quella direzione lì. Ehm, noi stiamo praticamente l'unico Stato in Europa, est o ovest, che che ha gli stessi stipendi di 40 anni fa a livello numerico, quindi abbiamo perso, eh, tipo il quaranta per cento de di reddito reale, eh, e quindi, cioè <laughs>
Mh-mh. Sì. Ecco sì, sì, bravo. Mh, è aumentato tutto. Sì, sì. È rincarato tutto ma gli stipendi niente, rimangono sempre quelli. È veramente frustrante.
È pazzesco. Pazzesco, secondo non so se te hai visto l se hai una macchina o hai provato a comprare una macchina, o devi aggiustare una macchina, quello che io fra poco dovrò fare anche quel quel discorso lì e non so da dove partire guar
Mh. Guarda c'è da mettersi le mani ai capelli, veramente, io da questo punto di vista sono fortunata perché il mio compagno m'ha messo a disposizione la macchina sua. Lui lavora da remoto, in ogni caso
Ah! Alla grande.
quindi si sposta poco, fondamentalmente, ehm, e io be brema mi gestisco la benzina, le piccole spese; però se avessi dovuto comprà na macchina mia, ma no, non ci sarei riuscita né ora né mai.
Eh-eh-eh. Sì, sì è diventata una cosa proibitiva anche sull'usato. Ormai, ye, sono aumentati i pezzi è una cosa e a assurda. Sì sì.
No. <clicks tongue> Esatto. Esatto. Ehm, l'usato una tragedia, cioè mia madre deve cambiare macchina, sta cercando una macchinina d'occasione di seconda mano, ma non c'è modo perché veramente i prezzi sono esorbitanti.
Sì. Sì, che poi ti vai a prendere qualcosa che sai te cosa cosa non si sa i chilometri veri, come è stata usata, i problemi, no. E quindi è un salto nel buio doppio.
Esatto, esatto; quindi Mh-mh, sempre con il punto interrogativo, che non sia solo un risparmio apparente, perché poi ci appunto, come dici tu.
Esatto, esatto, perché poi dopo co ehm, gli altri costi che ci sono accessori, oppure m meccanici sono come andare altro che peggio che dentista a quel punto. <laughs>
Esatto. Esatto. Esatto! Poi comunque devi spenderci i soldoni per rimetterle in piedi, uhm, se se va male, insomma. <inhales> Eh, <exhales> è dura, è dura.
Sì. È così. E invece meh ti è mai capitato di di investire, oppure magari il tuo ragazzo, non lo so. Qualcuno che
No è una cosa che fa lui, perché lui lavora proprio nell'ambito delle criptovalute, quindi lui investe. Eh, sì, sì, sì. No, si muove bene in quest'ambito. Io non ho mai investito una lira e guardo con sospetto le attività di investimento devo dire, <laughs> proprio con sospetto, mh-mh. Tu invece?
Eh. Ah! Bah, bello, bello. Ah, alla grande allora. <laughs> È un po' un mondo così. Eh sì, sì, poi soprattutto sulle cri sulle cripto, ehm, c'è tanta c'è da stare tanto attenti. Io guarda, ho investito qualcosa che tengo lì come se fosse la una pens uhm, s che spero di incassare, insomma, nel momento in cui, vabbè, dovrò andare in pensione e non avrò una pensione, perché dai calcoli che mi sono fatto mi sa che non mi toccherà. <chuckles> Che penso, esatto, esatto. Che sarà in una in una situazione simile. Quindi sì, un pochino anch'io in cripto e e qualche altre cose ma poca roba perché comunque sia i fondi quelli sono eh, quindi, niente che possa farmi s z senti che possa farmi svoltare la vita onestamente, però magari fa 20 anni chi lo sa, ecco.
Mh. Da. <chuckles> Qua la mano, guarda. <chuckles> Peggio che mai. Mh, sempre con prudenza. Sì, sì, uno lascia un qualcosina, ma infatti io ogni tanto lo dico a lui: "Fammi investire qualcosa, fammi investire una piccola cifra, tu che comunque sai come muoverti, quando è il momento opportuno, ti do una piccola cifra e ma magari mi lo faccio anch'io, mi butto anch'io con cose in cui non mi posso ro sicuramente rovinare." <sucks teeth> Ehm, solo che poi alla fine non lo facciamo mai. <laughs> Ancora non l'abbiamo fa
Ah-ah. Ah-ah. Ah-ah. Eh, eh sì anche con la mia ragazza ho quella discussione lì, perché poi lei comunque ha paura di di pi io gli dico: "Però te mi devi dare una somma che te devi essere disposta a a perdere", ma non perdere perché ti truffano, perché comunque le cose del mercato sono imprevedibili. Si possono fare le analisi, ma poi alla fine della fiera non sai mai, no?
Mh. Mh. Sì certo. Mh-mh-mh. Sì, sì, chiaro.
poi gu guerre, guarda cosa sta succedendo nel mondo, insomma.
Ah, mamma mia, sì! <exhales> Mamma mia, mamma mia, certo, questi sono elementi di instabilità, chiaro.
Eh cioè, uhm; da oggi al domani Eh sì, sì, sì. Uhm, cioè non si sa non si sa cosa s su poi, son sempre più matti quelli al potere, quindi
Sì, e infatti. C'è da da stare allegri proprio. Ehm
Esatto. Più d l'altro la d'altro lato c'è questa inflazione che ci sta uccidendo, quindi non è difficile. <chuckles> Noi ormai non c'è più
Sì, sì, sì. Diciamo che viviamo in un periodo in cui sia gestire il budget mensile, sia gestire, in generale, la gestione economica, non è facile. Mhmm, <clicks tongue> non è facile quasi dappertutto. Io infatti ogni tanto, ehm, dico al mio compagno: "Ma ma se prendiamo tutto e ce ne andiamo in uno stato ricco tipo Olanda?" Cioè conosco un sacco di gente che è andata lì, si è svoltata la vita proprio.
Sì. Eh, ecco, ecco, ecco. Ehm, eh. I io ci ho vissuto 5 anni in Olanda, ehm, quindi sì. Uhm, bene, bene, bene, molto bene, mi son trovato ancora meglio in Irlanda, però anche in Olanda insomma si vive bene, la qualità della vita è ai massimi livelli, cioè ehm
Come ti sei trovato? Ah, ah, ah, ah. <clicks tongue> Cioè ma io sento di stipendi veramente di tutto rispetto e di condizioni anche di ferie, di di benefit meravigliose.
<clears throat> Sì, ma poi esatto, esatto. Sì, sì, ma io guadagnavo di più in Irlanda uscito dalla scuola 20 anni fa che quello che guadagno adesso guarda, quindi. Sì ma ma molto di più eh, nel senso quindi pensa te. Sì, sì là mi son trovato, uhm, comunque sia a a dover che poi dopo venni in Italia per sostenere delle spese mediche grosse, ma insomma in in 1 anno di risparmi m'ero fatto insomma una una cifra che con che ti poteva sì, sì, star tranquillo per un
Vedi. Per dire. Mh, mh-mh-mh-mh. Na bella cifretta, anche se adesso mi sa che anche l'Irlanda sta attraversando un periodo non proprio florido, non è più come una volta. Me lo dice una mia amica che ci vive.
Ehm, sì, sì. Eh sai il pr sì. Ah, ehm, il problema sono gli affitti là che sono ai massimi livelli perché, insomma c'è tanta tanta richiesta. Sì, sì, e però sai voi siete già una coppia quindi potete condividere casa, perché io ad esempio pensare a dover andare a vivere ora a quest'età con altra gente non ce la farei.
Richiesta. Mh, mh, mh, mh, mh-mh. Sì. No, no, infatti, non è più il tempo veramente. Non è più il tempo, diciamo non c'è na
Eh-eh, esatto, esatto. Però ecco, anche le la mia ragazza che è stata lei ha fatto la chef ti a Parigi, e quindi anche lei mi sta ogni tanto puntando, dicendo: "Torniamo su", però lei io sono anglosassone, lei invece è di là, quindi lei non piace ad esempio l'inglese.
Sì. Okay. Mh-mh. Mh-mh-mh, ah, non riuscite a mettervi d'accordo sulla diciamo sulla meta finale. <chuckles>
<laughs> Esatto, esatto, quindi mi come ben sai mi toccherà a me, <laughs> visto che come se <laughs> sai già se dovessi andare via, eh, capito, no. Quindi vediamo un po', però è anche vero che ora, ecco, io qua almeno non pago l'affitto, quindi bisogna mettere un po' di cose sul piatto della bilancia.
<laughs> Il destino è gia segnato. <laughs> Eh lo so, lo so. Diciamo che <inhales> <clicks tongue> diciamo che quello che uno ha paradossalmente è un fattore di blocco. Lo capisco perchè io vivo nella stessa situazione, però ci sta.
Sì, sì. Eh, eh-eh. Però guarda io se dovessi dir darti un consiglio, ecco, se riuscite almeno a andare 1 dei 2 con un lavoro, fatelo. Se riuscite a trovare già un lavoro da qua. Se dovete andare alla cieca, mag e non è il momento magari e che storico, ehm, come ho fatto io una volta. Se però riuscite a trovare, vai.
Mh-mh. Mh-mh. Mh, mh-mh-mh. Mh-mh, <smacks lips> grazie del consiglio e grazie della conversazione.
Vai. A te, a te, buona serata, alla prossima. Ciao ciao.
Una buona serata, alla prossima, a presto, ciao.